Allora, ehm, diciamo che sarebbe un po' il mio sogno andare a vivere lì, però non so se ehm, non se proprio il centro di New York farebbe per me, perché è veramente, ehm, caotico, poi soprattutto sotto le festività, quindi sotto i periodi, ecco, de di novembre, dicembre è veramente i i il caos più totale. E noi l'abbiamo vissuto e anche da tu cioè, da turista andare in giro è quasi praticamente impossibile, perché o trovi fila dappertutto
Ah. Mh-mh. Ah, è vero. Mh-mh.
o, uhm, tutto prenotato, ehm, cioè non n è veramente caotico, quindi non so se nel mhmm, mi piacerebbe vivere proprio nel centro. Probabilmente sarebbe per come sono fatta, mi piace più una cosa tranquilla, quindi sceglierei un quartiere più tranquillo, ma che comunque risulti vici cioè, risulti accessibile faci di facile accessibilità arrivare poi al centro.
Eh, okay, Sì, oppure almeno un po' fornito di negozi e supermercati. Beh, è giusto, quindi più o meno nel contesto di tua zia più che invece di dello zio?
Mh-mh. Certo, sì, sì. Sì, esatto. Sì, sì.
E beh, mi sembra giusto.
<chuckles>
Beh, uhm, quindi quest'esperienza cos'è che ti ha lasciato, oltre a un'idea futura? Ti ha lasciato anche qualche sentimento caloroso, anche se sono state esperienze differenti?
Ma, si